Ah, ako kasi, ah, hindi masyado, hindi ako palalaro or pala-cellphone. Siguro kung nagce-cellphone lang ako, nag-scroll-scroll lang sa Facebook, TikTok, gano'n. Pero yung mga laro, hindi masyado kasi yun, parang medyo medyo tamad din ako, 'pag maglaro eh. Ikaw ba? Hmm.
Hmm. <laughs> Hmm. Oo. <laughs> Hmm. Pero na nakakawala din ng stress yan, ah, yung mga ganiyang, ah, scroll-scroll sa Facebook at TikTok, di ba? Nakaka-good vibes minsan.
Oo, oo, tama. Oo, tama. Tapos Tsaka once dati, di ba, na na-try ko na rin yang maglaro sa cellphone. Pero parang ano eh, para sa'kin lang yun, parang lalong nadadagdagan yung stress ko eh. Lalo na kapag, alam mo yun, natatalo or ano, or what. Pero okey naman, nakaka-enjoy din naman siya.
Mhm. <laughs> Ay, naku. Mm, tama. Totoo yan. Tama naman, nakaka-enjoy naman kahit papaano. Pero mabalik tayo dun sa stress, kasi, ah, sa maghapon natin, sa mga bagay-bagay, ang daming nagpapa-stress sa'tin eh, 'no? Pero ano ba sa tingin mo yung pinakang karaniwang sanhi ng stress mo?
Mhm. Oo. Tama. Ah, ako naman yung, ah, pinakasanhi ng stress ko actually ano, sang-ayon din ako sa'yo. Yung sinabi mo kanina na yung yung panahon, grabe grabe sobrang init ngayon, di ba? Dito, oo, kahit patapos na yung summer pero ramdam mo pa din yung init. So, nakakairita talaga sa katawan, di ba? So, ayun.
Ano? Mm, ano yan? Mm. Hmm, oo nga naman. Ay, oh, totoo. Di ba ano, minsan kaliligo mo palang tapos big habang nagbibihis ka, maiinitan ka, pawisan ka na agad. <laughs>
Oo. Tama. Kaya ayun, mm.
Dun palang stress ka na.

Oo, oo.
No'ng parang zone out na parang tulala ka lang, ganiyan. Minsan tinatapik na ako ng kasama ko sa trabaho, "Hoy, tulala ka na naman." <laughs> Kasi, eh, ano, eh, um, 'pagka stress ako ang daming pumapasok sa isip ko na mga kung ano-anong bagay. Tapos hindi na ako nakakapag ano ng maayos, nakapagtrabaho ng maayos. 'Pagka gano'n 'yong nararamdaman ko, ginagawa ko, ah, ano lang, nag ah, papahinga ako at siguro kumakain. <laughs> Ewan basta 'yon 'yong pantanggal ko talaga ng stress.
Oo. Oo. <laughs> Hmm. Oo, 'yon talaga, num kumbaga numero uno.
Mm, 'yan. De-stress, oo. Kailangan ko muna sigurong kumain kaunti, 'yan. Mga ganiyan.
Mm. Ah, oo. Ako din kasi kapag medyo mabigat na 'yong nararamdaman ko, 'di ba. Ako mahilig din kasi ako as, ah, ano, bilang isang introvert na tao.
Hmm. Hmm.
Oo, ma ano, mahilig akong mag-isa lang, alam mo 'yon. Lumalabas ako, pumupunta ako sa mga coffee shop, 'yon. Ayun naman 'yong parang stress reliever ko. Hmm, kahit mag-isa lang ako, 'di ba, nakakapag-isip ako ng ng maayos.
Hmm. Mm. Mm, nga naman. Tama ba. Bagay-bagay. Oo, nga naman.
Oo, mga bagay-bagay.
Pero ano din, eh, 'no, totoo 'yan naniniwala din ako dyan. Minsan kailangan din natin ang tinatawag na me time. 'Yong oras para sa sarili lang natin, 'di ba? Kasi nakakapagod din ang pakikipag-usap na sa iba't ibang klaseng tao, eh, 'di ba? Dagdag stress din 'yon.
Oo. Oo, tama. All.